ええ、ちょっとですね、ご相談させていただきたいなと思うんですけれども。
はい。
えっと、何かいいアドバイスがあればお願いします。
はい、もちろんです。
ええと、ま、コミュニティがあるんですけれども、まあ、そこに行った時にですね、ええと、なんでしょう、うーん、それぞれの、あの、家族の話をしたりとかするんですけれども。
はい。 はい。
ななかなか皆さんですね、ご夫婦がですね、仲が悪いのかな、おそらく。<chuckles> ええええ、うん。なんかですね、えっと、やっぱりそこでですね、あの、まあ、ご主人の話とかになるんですけれども、えっと、ま、皆さんがですね、まあ愚痴として、ま、語られますよね。で、私すごく仲いんですよ
ああ、<laughs> ね、日本のはい、ご夫婦、そうです。はい。はい。 はい。 うん。 はい。 ああ、ですよね、分か分かります、はい。
夫婦。うーん。うん。なので、あの、まあ、でも私ね、まそこでね。
ね。 うん。
あの、仲いいをね、アピールすることができないんですよね。だからなんとなく、うん。そしうーん。そうなんですよ。
いや、そうですね、ええ、その中でね確かち、うーん。
う、なので、あの、ほんとに全然心にも思ってないことなんですけど
うん。 ええ。
ちょっと主人のことを悪く言ってみたりするんですよ。 使えるの。そう、なんかね、でもそれした時に、すっごいあの、帰ってきてから、あ、もうなんて私は苦しいななんでこんなことしたんだろうって、なんであんなこと言ったんだろうって
作っちゃったり、あ、そうなんですね。そうですか。<laughs> うん。 うん、ね、一応ね、空気を読んだわけですよね。うーん、分かります、はい。
思ってたんです。 そうなんですよ。全然ね。あ、思ってなかったんですけど、なんか、あ、でも口に出したってこと、思ってんのかしらとか思ったり、なんかね。
うん。 <laughs> いや、いや、空気をあおあの合わせられたんだと思います、その場をのね。なんか、空気が悪くならないようにを優先されて、ね、てなると、悪口言うしかないですもんね。
そうなんですよ。 そうなんで。うん。めちゃくちゃ、居心地悪かったんですよね。そういう時って
あ、はい。
うん、どうするべきなのかなって思ったり。うん。
ね、ほんとですよね。で、割と、そのなんていうん愚痴なんですよね、あれって、結局。
うん、そうなんですね。
な長い間やっぱりそういうふうに言われてても、離婚してない人ってほとんどなんですよね。
ええ。 そうなんですよ。わっぐんじゃあ別れればって、いっつもって横からね、もう言いたいんですよね、実は。<chuckles>
でしょ？だからあ、そうそう、そそうじゃないんですよ。そう、き聞いて欲しいみたいな、のが多分あるんですよね。
うんうんうんうん。 うん、なるほどね。え。
だから、うん、ね、でも、まあ、居心地悪いですね、そうなるってくると、確かに。
いごち悪いですね。うん。なんなら、まあ、あの方たちは皆さん、解決策なんて求めてないので、ただ言いたいんだなって思って。
うん。 うん。 うん。 え、そうなんですよね、厄介なんですけど。
うん。 そうなんですよね。
で、割とみんな同じ感じなのでね。
そうなんですよ。だからね、なんで私ここにいるんだろうって思ったり。
うーん、うん。 いや、そうそれはなんかあれですか、ママ友とかなんですか？絶対にをうん。
ママ友っていうか、なんかそういったコミュニティーがあって。うん。おつそんな感じだでもね、なんかそれ、その時すんごく嫌な気分だったんですよ、とてもね。うん、なんなら、あの、私がちょっと言ったことで、主人のこと言ったことで、あ、なんだろう、もう知りもしないくせにうちの主人の悪口を言ってきて <laughs>
ああ、やっぱお付き合いを絶対しないといけないっていう、ああ。ええ。 ええ。 そうですよね、うん。 うん。 うん。うん。 <laughs> え。へえ。うん。うん。<chuckles>
<laughs> なんかね、ま、私が悪いんですよ。私悪いんよ。私悪いんだけど、なんかあの、人に言われるとイラっとするよね、なんか。<laughs> うん、そうなんですよ。そうなの。そうそう、なるの。だからね、それはでも自分が悪いんですけど、なんか、その人が言ってるの聞いてたら
ええ。 いや、そうですよね。えって。えってなりますね、それは。それ違くない？ってなりますよね。いや、ほんとです。<laughs> うん。 うん。ええ。 なんか、一回言ってみたらどうですか？うち結構仲いいんですよね、みたいな。<laughs> どういう、なんかね、リアクション来るんですかね。まだ結婚されたばっかりなんですか？そんなこともなく。
いや、うん、まあいいや。いや、そんなことはないですよ。
ああ、いや、それはもう持続されてるんですね、ラブラブを、すごいな、そっか。
うーん。なうん、なんだろうね。うん、もう分かんないけど、私はあのそう、でも、えっと、ま、他のコミュニティーでもそんな話その経験をしてから、他のコミュニティーでそんな話になった時は、まあ、そこにその人たちはいないので、あの、最初に、あの、わうちもう夫婦仲良くてねって先にそっちにいうようにしたんです。
うん。うん。 うん。 ええ。 ええ。 ええ。 ああ、なるほど。でもそうすると、少なくともご主人の悪口は言われないですよね。
うん。 ええ。 ま、でもね、なんかね、ああ、いいわねみたいな。分かります？分かります？え、そうね、なんとなく先にそう、先に。そう。
うん、うん。 <laughs> ま。あ、そう、やらしいが、分かります、私。ジェラシーがね、確かに。そっちもめさいですね。変なやきもち焼かれんのも、やきもちっていうかね、嫉妬され嫉妬っていうかなんでしょうね。うん。
そうだ、そうなんですよ。そう、それも、うん。そう。 そうそう。自分で言うくらいだから仲良しなんだよねって言われちゃって。疑われてんのかなとか思ったり。
<laughs> あ、そうですか。 いや。
あんまり人に言わないのかな、仲良しですってみんな言わないんだね。
あんまり日本人同士のカップルでか聞かないですね。特に長く、こうこう結婚されてる方。でもだからって、何て言うんでしょう、別れないので、逆に、こうラブラブアピールが別れたりとかありますから、そこは多分、あんまり関係ないんだなっていう風に、私もあの、そういう風にねそういう風に思って、うん、そういう感じなのかなっていうことありますよね。
<laughs> そっか。 なるほどね。 うんうん。 うん。 うん。 ふん。 そうですかね。 なるほどね。あの、まあ、それ人それぞれなので、ま、夫婦の会話をね、まあみんなの前で、しないっていうのが一番いいなって、今度からうんうん。<laughs> うん。
うん。 うん。うんうん。 いいですけどね、ほんですね。だから、ま、言いたい人は言わせてあげて、そうですね。うん、で、もう自分の話はね、確かに嫌なこと言われるぐらいならね、言わない方がいいですね。面倒くさいですね。うん。
うん、そうね。うん、確かに。うん、うん。 ええ。 ええ。 そうなんですよ。めんどくさいと思いました。あの、う言ってもなんか言われるし、良く言ってそう、悪く言っても、良く言っても、なんか言われるんだったら、もう言わないでおこうって思いましたし。
うん。うん。あ、ほんとですよね。うん。 うん。 そうですね、きき聞き役。
うん、聞き役に徹した方がいいんだなっていうことは学習しましたね。うんうん。どっちかと言ったら、私はあの、夫婦が仲良い人の話聞く方が好きなんです。
え、うん。 いや、ほんとそうですね、確かに。うん。うん。うん。 いや、そっちの方が楽しいですよね。うーん、うん。
うん、楽しいんですよ。だから、ああじゃあ、うちもやってみようみたいなね。どっちかというと。うんうん。
あ、そうなんですね。そっか、だからなんかそういう改善をしようともしてないので、多分そういうことになるんでしょうね。ただただ、悪口言って発散みたいなね。うん。
うーん、そうなんですよ。 そうなんね、ほんとになんどどっちかというと、皆さんその、夫婦仲いい人たちの意見を聞いて、自分たちも努力してみたらいかがでしょうとは思うんですよね。
うん、うん。 うん。 うん、そうそうそう。いやいや、ほんとそうなんですよね。ほんとはそこなんですけど、多分それをするつもりはないので、きっと。<laughs> ね、ただただ言ただただ言うみたいな、うん、かうん。
うん。 ええ。 <laughs> そっか。そうなんだ。いや、そうなんですね。でもほら、最近熟年離婚ってよく聞くじゃないですか。まあよく聞きますよね。
はいはい。 はい、そうですね。そうなんですよね。だから小さいうちの爆発の時にね、よく言われますよね、そこの時に解決しておけば、そんなことにはなりませんみたいなね。うーん。
あれじゃ手遅れですよ。あれは手遅れ。 うん。 うん。 そう。 そうなんですよね。なんか、そこら辺は、まあ、注意して、私も、まあ、主人にむかつくときありますけど、それは口に出して言うようにしてるし
うん。ええ。うん。 うんうんうん。 うーん、確かにね。あ、だかそうなんですよね。なんか、ご主人と解決されればいいことを、わざわざ、ね、わざわざ、ほんとそうですよね。わざわざ人に言って発散して、ご主人には結局、言わなくて、年数が経ってしまうんでしょうね。
うん。 わ、そうよ。まさそうよ、そういうことよ。うん。 うん。 うんうん。 ええ。ええ。 おそらくね、でも、あれはちょっと、まあ、年老いた時に、やっぱり、ね、お互いあ、ものとき、あ、そういう時って皆さん修正できてんのかしら。どうなんだろう。
うーん。 うん。 いやあ。もう、できなんにも言わないに徹してるんでしょうね。だから、こうも文句は人に言う。ですが、本人には言わなくて、本人は気づいてない。もちろんだから、かね、改善もしないでしょうし。
ああ、なるほね、きっとね。うんうんうん。 ああ、なるほど。 ああ。 いや、だから、女子旅が多いんですね。女子の、年齢いったうん。あれ夫婦で行かなきゃね。<chuckles>
うん。いやいやいやいや、ほんとそうですよね、うん。 いや、ほんとそうですよね、ほんとはそこでね、解決すべきを避けちゃってる。なんか文化的なものもあるんでしょうね、きっと。うーん、そうなんですね。
ね。うん。 そうよね。 いやあ、そうかもしれませんね。私、女友達で旅行、行きますけど、やっぱ主人と行ってる方が楽だけどなってすごく思っちゃう。
ええ。 ええ。ああ、それは、もう、とてもいいと思います。ね。
うーん、そうですね、なんか。
ん、うーん、うーん。
いや、私はほんとに、あの、うん、女子旅の方たち多いですけど、よく見かけますし、楽しそうですけど
へえ、だからもう普段のうん、普段のね、そういう憂さ晴らしじゃないですけの方もけ結構多いのかもしれないですね。うん。
いや、楽しそうだなと思うけど、ね。 <laughs> <chuckles> あ、そうね。ああ、そっか。 確かにそうかもしれませんね。まあ、そこでバランスとってらっしゃるんですね。うんうん。
ええ。 そうですね、そういう人も多いんじゃないかなと思います。ま、逆にその、女子同士でしか楽しめないことをするっていう人もね、いらっしゃいますよね。なんかご主人とは楽しめない、なんかお買い物とか、例えば好きじゃない人とかは、お買い物とかね、うん。うん、そういうので楽しんでる人もいるし、観光もね、なんか若干、男の人と女の人と見るところが違ったりとかで、うんうん、ね。
うん。 ええ。うんうん。 ああ、そうですね。あ、確かに。うんうんうん。 うんうんうん。 そうですよね。確かに、確かにそうですね。まあ、ね、だから、ま、何とも言えないですね。
うーん、いや、確かにそれは、大変ですね。行かないわけにはいかないってことですもんね。
そうなんです、なんとなくね。でもなんなんだろうな、まあそれ本当に必要かなってなんとなく、そう、ここまで居心地悪いんだったら考えちゃう。
うーん。 いや、そうですね。あんまり大変だとね、行かないっていう選択もね、なんか、その心地いい人だけと付き合っていたいなっていうのはありますよね。
そう。 うんうん。 そうなんですよ。それ、うーん、どうなんだろう、それって優先すべきことなのかなと思ったりもししたり。
うーん、うん。 うんうん。 うーん、そうですね。うん、ストレスになるんであれば、例えばなんか、よね、学校の、ね、集まりとかだと確かに、ね、行かなければいけない、その、でもその、ずっと一生続くわけではないっていうのもありますしね。うん。
ええええ。 うん。 えええ。 そうですよね。そこね、やっぱり主人とは一生続くけど。
そうですね、本当そうですね。だから、本当に、うん、いや、本当そうですよね。だからそれが、ね、日本人カップルもできていれば、皆さんできていればね、きっと、うん。
ああああ。やっぱり優先順位は主人ね。うん、確かに。 うんうん。 うーん。 ああ、双方の問題ではあるとは思うんですけれども、やっぱり、うんうん。
うーん、うん、そうなんですよね。割と忙しかったりとか、ね、ご主人もね、なかなか話す時間がなかったりとかね。
そうですね。 うんうん。 そうですね。
うーん。
いや、でも確かに、まあでも、うーん、やっぱり優先順位って考えた時に、やっぱ主人かなって思ったので。<chuckles>
いや、素晴らしいと思います。是非これからもラブラブでいてください。
<chuckles> ありがとうございました。